É. Exatamente. É é isso que eu penso assim, né? Eh, porque eu realmente quero quero va v valer a pena cada dólar gasto. <laughs> Eu gosto. Eu acho que viajar assim pra mim, eh, é uma coisa que que me descansa. É uma coisa que me me eu eu vou assim pra um outro um outro mundinho ali por alguns dias, né? Isso faz muito bem pra mim, né.
Hum, é. Sim. Exatamente. É, é muito bom pro corpo e pra mente, porque você desconecta daquela rotina que você tem diário, de trabalho, de acordar cedo, de de seguir a mesma fazer a mesma coisa todo dia. Isso desgasta a pessoa. Então essas uhum. Essa os planos que você está fazendo são perfeitos, assim, pra você. Eu acho que você está indo num caminho certo e que suas viagens vão ser maravilhosas.
Uhum. Desgasta, né? A gente fica cansado, né? Ah, que bom. Ai, tô até mais aliviado agora que você falou isso. <laughs> Não, eu também acho. Acho que viajar, gente, é é tudo. Assim, viajar é tudo, vale muito a pena. É um dinheiro é um investimento na nossa saúde mental, em tudo né. É um fôlego também. Eu volto mais motivado, eu volto com fôlego, eu eu já volto assim, tá e agora, onde que vai ser a próxima, né. Eu preciso juntar dinheiro pra próxima. <laughs> Mas dá tudo certo né. Muito bom. E olha, obrigado mesmo por me ouvir, obrigado por curar um pouquinho aqui essa minha ansiedade que eu estava sentindo. Acho que agora eu tô mais ciente do que eu devo fazer. Eu vou fazer, eu vou aproveitar bastante a praia, mesmo que esteja um pouco frio lá, mas eu vou ficar na praia tomando um solzinho, sim. <laughs> Obrigado viu, pelo papo. Ai, eu vou. Pode deixar. Foi ótimo. Até mais. Tchau, tchau.
<chuckles> Sim. Uhum. Sim. <laughs> Exatamente, é muito bom. De nada. <laughs> Que bom. Mas e eu espero que você aproveite. <laughs> Até mais. Tchau, tchau.